はい。
まあ、なんかもともとの適性とかも、もちろんありますし、うん、そういうのを、なんか一つこう引いた、一歩引いてというか、冷静に見るうんうん、ってのは大事だと思いますね。
はい。 一歩引いてですね、ああ。 でも逆にあれですよね、そこでもって「チキショ」っていう人も出てきますよね。
はい。 あ、確かに。それ、ま、だからこう捉え方の次第ですよね。そこでこうモチベーションになる方は、そう、どんどんそうやってね、うん、燃やしていただければいいのかなそう、自分を。<laughs> 思いますし。
<laughs> <laughs> 気合いですよね。うんうん。 うえ。 え、燃やしていただければ。<laughs> <laughs> そういう風に考えると、比べない、うん、っていう方がいいっていう場合と、やっぱ比べて、何て言うんでしょう、モチベーションにするっていう2つの考え方があるってことですかね？
はい。 うん、ふん、うんうんうん。 そうそう。 そうですね、2つ両方あるし、それは個人によってね、どちらの方が向いてるかっていうのもあると思うし、ま、個人の中でもその完全に1人でやった方がいいいいっていうよりは、こうちょっとはこう、切磋琢磨する要素があった方がいいみたいな人もいると思いますし、ううんうんうん。そうですね。
はい。 はい。 ああ、なるほどね。はいはい。 確かにそういうのありますよね。
そう、でも私としては、一番他人と比べないために気をつけてるのは、ま、他人ではなく、過去の自分と比較するていうのを、結構何事においても意識してます。
はい、はい。 ああ、なるほどなるほど。それはとても健全ですね。<chuckles> ええ。
<laughs> そうですよね。健全だと思います、それは。<laughs>
ええ。
そうするとやっぱり、ね、すち一歩、小さい一歩でもこう成長がね、自分の中で感じるとやっぱモチベーションにどんどん繋がっていきますしね。うんうん。はい。
そうですよね。そういう意味では、あの、他人と比べるっていうよりも、自分の過去の、例えば筋肉量、体重、た体脂肪率とか、そういったものをこう記録していって比較すると、周りとの比較があまり気にならなくなるようなイメージなんですかね？
うん。うんうん。<chuckles> まあまあね、すきん。 あ はいはいはい。 うん。